Beh, diciamo che sicuramente è un topic molto ampio. Devo dirti che ultimamente, uhm, ho, uhm, provato a ritagliarmi dei momenti, no, de pi piccoli spazi, ritagli di tempo, che dedico a fare qualche cosa che durante quella giornata mi può essere utile, che detto così sì. Uhm, cioè io sono una persona che purtroppo se sa che, non so, faccio un esempio sciocco, mhmm, mi si sono rotti dei ganci di una borsa, dirai tu della tracolla di una borsa, dirai tu: "Vabbè", dici: "E che che succede?" Ecco, vedi, il fatto di avere questi ganci rotti nella borsa mi procurava, mamma mia, una cosa terribile, e io dovevo trovare subito, immediatamente una soluzione, però come dicevo io, ecco. S se io avessi ignorato questa cosa, uhm, domani, dopodomani, eccetera, eccetera
Sì. Mh, d'aiuto, okay. Sì. Okay. A te dà fastidio. <chuckles> Okay. Sì, eh? Quindi l'avessi m mhmm, l'avre se l'avessi messa sotto al tappeto, no? <chuckles>
Esatto, questa cosa m'avrebbe dato un fastidio per terribile, perché io l'avrei avuta dentro al cuore, no, che io sapevo che avevo questo problema, però non potevo fare niente, ecco.
Sì, sentivi una pressione dentro, anche se magari non ci pensavi.
Sì. Dici tu: "Sono i gancini della borsa, ci si può f mai fare un problema così grande?" Ma perché è la mia borsa preferita. Ehm, e quindi
<chuckles> Ah, ecco, quindi c'erano delle emozioni legate comunque.
Sì, sì, sì, sì, sì, terribili, t'arriv un co un conflitto interiore proprio. E quindi ho detto: "Va bene, questa mattina"
<chuckles> Okay.
"2 orette", poi è stato molto meno, "le dedico al trovare una soluzione". Ho trovato, spero, la soluzione, ho sistemato, ah! In pace, la giornata può continuare. Sì, lo vedrò domani se funziona o meno questa soluzione. Se non dovesse essere, comprerò una tracolla nuova su Vinted.
Sì. Ossia? Ah. <chuckles> O okay, diciamo che questa è l'ultima chance, l'ultima opportunità per, uhm, farla tornare in vita.
Sì, sì, sì.